Знаешь, сейчас началась рождественская неделя, рождественский месяц, скажем так, ну, у нас, по крайней мере, в стране. И у меня за эту неделю уже было буквально 4 или 5 каких-то различных мероприятий. Это и корпоративы, это и друзья, которые приезжают тоже в этот месяц повидаться, но тоже с таким рождественским настроением. Вот, и получается, что через день постоянно что-то происходит. И я, во-первых, очень сильно физически устаю, потому что это какие-то, а, вечеринки, походы обычно с может быть, даже н н ночными какими-то приключениями, с вин винишком, конечно же. Куда же без него? Вот, и плюс разные люди, много общения, а я по себе интроверт, и это просто высасывает как будто бы из меня энергию, э, уже даже после 1 дня такого интенсивного общения. И я совершенно нь уже устала, несмотря на то, что ещё т середина декабря и впереди настоящее Рождество и Новый год. А я уже просто никакая, просто как пустая бочка такая, знаешь, из меня как будто всю энергию уже сейчас забрали. Вот есть ли какие-то способы, чтобы, а, помочь мне восстановиться за такие короткие промежутки между встречами? Потому что отменить я их тоже как-то не очень могу, не хочу обидеть никого. Вот и восстановиться тоже у меня не получается, наверно, дальш даже больше эмоционально. Вот, если бы ты мне что-то посоветовала хорошее, было бы мне очень полезно узнать.
Понятно. Мгм. М, понимаю тебя. Ой, спасибо, что поделилась своей вот такой проблемой. Проблема действительно такая, ты знаешь, она, я так чувствую, что, ну, забирает у тебя очень много сил. Вот, я, конечно же, постараюсь тебе помочь. Я тебя прекрасно понимаю и понимаю твои переживания. С одной стороны, а, да, замечательный такие такой красивый замечательный праздник. И, а, приезжают друзья, встречи с друзьями, это всё всё очень здорово. Наверняка я думаю, что ты тоже ждешь этих встреч с друзьями.
Мгм. Да, определенно, <chuckles> с одной стороны. Мгм.
Да да. С одной стороны, да, это всё здорово. Но с другой стороны, я слышу, а, ну, и мне грустно как бы от того, что ты тоже переутомляешься и тебе нужно тоже восстанавливаться после этого.
Мгм. Точно.
Здесь получается, да, и плюс, и минус. Э, ты сказала, что ты интроверт и что, э, да, ты, в принципе, из тех людей, которые, э, как бы любят побыть наедине немножко.
Да. Да, это просто не то, что даже люблю, это необходимо часто, чтобы восстановить энергию, потому что всё-таки, а, общение и нахождение, э, в кругу людей очень сильно меня опустошает в плане энергии.
Понимаю. Скажи, как, э, много тебе приходится общаться на таких, э, мероприятиях?
Ой, вот в течение просто обычных дней не очень много, просто по работе. Ну, то есть терпимо. А вот в течение вот этих недель, которые рождественские, это очень много, потому что, если приезжает друг и ко мне, то приходится проводить с ним буквально все дни и с всё свободное время, потому что я не могу бросить его в незнакомом городе, например. Вот и ас а если корпоратив, то там вообще просто много человек, не знаю, 20-30 человек, и тоже со всеми приходится общаться. То есть здесь у меня идет намного <chuckles> уровень общения возрастает просто в разы.
Поняла. Я понимаю, что отказаться от корпоративных, э, мероприятий ты, конечно же, не можешь, потому что это, ну, неуместно и некрасиво, правильно? А в а в компа а, по, ну, по работе отказываться. Тем более это может быть как-то связано с твои с твоим повышением, может быть, на работе и вообще
Да, определённо, потому что на работе б я буду, не знаю, подумают, что я какая-то бука, которая не хоч не хочет общаться с людьми. Поэтому всё-таки приходится контактировать, даже через себя, даже иногда притворяясь, что мне весело, а потом приходишь домой и лежишь на кровати, думаешь: "О, фух, наконец-то этот день закончился".
Закончилось. <chuckles> Понимаю тебя. Как ты смотришь на то, чтобы попробовать, а, не отказываться, но в то же время хотя бы немножечко дать себе возможность, э, как бы передохнуть. В чем это заключается? А, конечно же, приходить на эти мероприятия, но не оставаться на них, например, до конца. Потому что обычно в конце даже не замечают, кто остается, или кто ушел раньше, или позже. Но все замечают, кто пришел. Это самое главное момент, а, мне кажется, всех мероприятий. Все радуются, все на таком, знаешь, вот позитиве находятся, и все ждут, э, да, именно вот этого вот момента.
<chuckles> Ага.
И, чтобы дать тебе возможность отдохнуть, может быть, а, как бы, в какую-то под конец уже просто уйти с мероприятия чуть-чуть пораньше, чтоб ты мог чтоб тебе хватало время на восстановление тебя, чтоб ты могла, например, а, на завтрашний день, если какое-то опять мероприятие, опять же, собраться и чтобы у тебя были силы пойти. Как ты думаешь, смогла бы ты рассмотреть такой вариант?
Да, если это говорить о группе людей, например, не с одним другом, когда встречаюсь, а там группа людей, корпоратив, это да, наверное, мне кажется, можно было, действительно, потому что под конец там уже начинается, э, что-то такое, всем всем весело и действительно можно незаметно уйти, и никто не особо не обратит внимания. Главное- побыть в начале. Да, это сработало бы, я думаю.
Да. Да. Вот и о м замечательно. Я рада, что этот, э, совет может тебе помочь. А, 2 вариант, как бы после того как ты возвращаешься, а, дать себе возможность побыть наедине. Вот именно что ни о чём не думать. Я не знаю, может быть, принять ванну с ароматическими какими-нибудь маслами, а, э э. Именно ванну, не душ, чтобы именно то, что тебе могло бы расслабить полностью и, э, и как бы отдохнуть в то же время. А, с солью, может быть, какие-то, я не знаю, э эп эп при приятные, я не знаю, му музыка какая-то тоже тебя будет немножечко расслаблять, и ты немножко сможешь отдохнуть. А, проветрить комнату пе перед сном, чтобы ты могла как-то перезагрузиться. Как ты думаешь, этот вариант мог бы тебе помочь тоже в восстановлении?
Мгм. Да, вариант прекрасный, когда у меня была ванная в доме, я помню, до переезда. Да, а здесь, к сожалению, в новой стране есть только душевая кабина, поэтому вариант на самом деле прекрасный, да, и он бы точно сработал. Потому что я на самом деле очень люблю запахи. И вот ароматерапия, да, она действительно успокаивает и дает какие-то приятные ощущения.
А. <chuckles> Мгм. Хорошо. Может быть, просто, когда ты приходишь домой, просто лечь, я не знаю, э, расслабиться на кресло, на диван, я не знаю, просто принять удобное положение и вот немножечко просто по знаешь, вот послушать музыку и те же самые свечи с приятными расслабляющими запахами тоже, которые могли бы тебе помочь.
Кстати, а свечка- это, да, это идея. А, это не так сложно, как найти ванну, <chuckles> поэтому
Конечно, да. И в эти, да, сложные, знаешь, эмоционально и физически, знаешь, вот этот период, когда тебе нужно быть, а, расслабленным. Может быть, а, ты можешь себе позволить сходить, а, в спа-салон, где тебе сделают массаж расслабляющий, где будет тоже приятная музыка, чтобы немножечко отдохнуть. Потому что там с тобой разговаривать точно не будут, а будут, наоборот, тебя, как бы, помочь тебе, ну и ш вот максимально расслабиться.
Вполне себе несложно. Мгм, ну, кстати, в про это я даже вообще не подумала. Спа-салон. Я знаю, что ходят д девочки даже, например, с друзьями. Они встречаются и идут в спа-салон так, чтобы устроить себе день такой, отдыха.
Ну да, есть такое. <chuckles> Вот, а если ты не хочешь с друзьями, а просто хочешь, чтобы, ну, т как ты любишь побыть одн наедине, как бы п с собой, а именно вот пойти и вот позволить тебе такое, знаешь, вот приятное
Ага.
А, знаешь, вот, да, времяпрепровождение, да.
Времяпрепровождение. Да, м, это всё было бы здорово, конечно. А что делать, например, в ситуации, когда друг вообще остается у тебя? Потому что у меня некоторые друзья, вот, они находят отдельное жилье, а некоторые, например, остаются на 1, на 2 ночи со мной. И вот это тоже самое сложное, наверно. Потому что даже после, а, напряженного дня с ними, и всё равно приходишь в квартиру, где они тоже рядом, и получается, что даже нет времени на восстановление, а, даже хотя бы вечером.
А, я понимаю, может быть, а, придумать, а, может быть, в тече вы же в течении дня тоже вместе находитесь?
Да. Если вот так приезжают прямо исключительно целенаправленно ко мне, то, конечно, да. Мне приходится организовывать их досуг.
Вот, а есть ли возможность, например, э придумать какое-то мероприятие, где у тебя не будет занимать так много энергии и сил, где тебе не нужно будет так, а, много общаться? Например, сходить на какой-нибудь концерт, я не знаю, концерт классической музыки или спектакль, где тебе не нужно будет ходить и говорить много, а просто посидеть, в принципе, как бы общее мероприятие, и в то же время, как бы, э ты, а, эмоционально не будешь так сильно расходовать свою энергию.
М, а это, кстати, идея. Да, действительно, что вместо походов, например, в шумный бар- это где постоянно общаются все, <chuckles> э, и кричат, и шумно,- пойти на концерт или в театр. Да, я подумаю над этим. Если друзья тоже разделяют м мои, например, увлечения этим. <chuckles>
М-да. Да по и по интересам как-то так, чтоб я понимаю, что ты не можешь оставить или же может быть, а, может, если у вас есть совместные какие-то друзья, там, например, а на пару часов, может быть, какое-то придумать мероприятие, когда ты можешь там, м он они пригласят его, и ты можешь, например, посвятить эти несколько часов себе.
По интересам, мгм. Ага, то есть немножко разделиться. А най найти время, чтобы побыть. Мгм.
Разделиться, да.
Тоже можно. А как ты думаешь, можно, например, другу что-то посоветовать? Э, например, здесь у нас з з за городом есть прекрасное озеро. Можешь взять поезд, поехать туда, а, а самой вот как-то немножко под к под каким-то предлогом, э, не ехать с с ним, сказать: "Н не знаю, голова болит".
Ты знаешь, неплохой вариант. Может быть, а, есть те же самые поездки, но в виде экскурсии, где он не останется один и в то же время у него будет компания. И я не думаю, что в компании с эск с экскурсией нужна будет твоё нужно будет твоё сопровождение. Я думаю, в этом случае он и не обидится, и, скорее всего, ему будет даже интересно, если ему кто-то расскажет что-то новое, покажет. Как ты думаешь, вот этот вариант мог бы, а, сработать?
И Ну, наверное, да. Здесь ещё можно, например, сказать, что я уже была на этих экскурсиях, всё видела, и, вроде бы мне нет смысла уже ехать, а ты поезжай, посмотри, тебе будет точно интересно. <chuckles>
Точно. Я думаю, это будет замечательный вариант, потому что ты, вроде бы, и и интересную идею подаёшь. В то же время ты не оставляешь его одного. И я думаю, у него будет масса впечатлений: познакомиться и, м, с культурой, и с может быть, язык новый тоже, по этот, как бы, п ближе к нему. Всё-таки, э, да.
Мгм. Да. Спасибо. Слушай, ты мне за очень кучу прям идей дала, я обязательно подумаю над ними.